Aku tuh, tuh dulu, sekarang udah pakai Wi-Fi sih, jadi, dulu tuh nggak kan, nggak pakai Wi-Fi. Nah, itu parah banget sih, kenapa kita memutuskan pakai Wi-Fi, karena karena dulu itu tuh boros banget, aku bisa kayak pernah ya waktu 9 Gigabyte cuman seminggu, kayak, "Gila, itu ngapain?". Jadi, karena keluarga, eh, karena orang tua aku tahu kalau misalnya aku itu boros banget dan kebetulan juga aku tinggal di satu kelua apa, 1 rumah gede, gitu ya sih, isi banyak orang, kita memutuskanlah untuk pakai Wi-Fi aja, gitu. Toh, juga kayaknya lebih untungan pakai Wi-Fi nggak sih, gitu, lebih worth it lah pakai Wi-Fi ketimbang pakai kuota, gitu. Gitu.
Oke. Iya, itu. Oke. Hmm. Kalau kalau outdoor, misalkan lagi pergi keluar, gitu? Kan nggak mungkin dong Wi-Fi rumah dibawa.
Heeh. Heeh. Bener, bener. Iya, dong. Jadi, kalau keluar itu, aku kebetulan kan kerja, gitu-gitu ya, kerja atau berkegiatan lain-lain. Jadi, mau nggak mau ya paling beli kuota kayak cuman berapa lah gitu, yang kira-kira nggak usah besa nggak usah gede-gede lah juga, cuma bentar doang kan, gitu. Toh, juga nanti nyampe kantor juga udah ada Wi-Fi juga, gitu loh. Gitu, sih.
Iya. Oke. Oh. Berarti Kakak mem meminimalisir penggunaan data yang beli dari operator, ya?
Heeh. mhm, bener. Gitu.
Oke deh, kalau gitu. Oke deh, kalau gitu, Kak. Makasih banget sharing-sharing-nya, cerita-ceritanya, pengalaman-pengalamannya, heeh, menarik banget.
<laughs> Iya, sama-sama. Menarik banget. <laughs> Iya, sama-sama, iya. Oke, nanti semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya tentang hal-hal lainnya. Oke. <laughs> Amin amin. Iya, makasih juga.
Iya. Semoga aja ada waktu lagi. Oke, makasih ya, Kak.